Ah. Dibilang dukungan yang lebih ya kalau misalnya, ditanya gitu ya. Nih nih ha eee, saya jelasinnya pakai contoh aja ya, contoh simpel, ya kan.
Oke oke, boleh tuh.
Mhm. Kan enaknya tuh makan makan makan tuh ya jatohnya kalau saya berarti pulang berarti makan malem ya, makan malem itu kan, eee, momen keluarga, em ya kan? Nah, itu kan salah satu "us moment" gitu. Momen momen momen kita gitu, sebagai keluarga maksudnya, momen kita sebagai keluarga. Tapi, eee, nanti lagi lagi enak makan sambil cerita nih, eee, "Abang di sekolah begana begini segala macem," ya kan. "Ih, Pah aku tadi liat baju baru, Pah," kata istri gitu segala macem, ya kan anak juga cerita, tiba-tiba.
Iya iya. Betul. Oh gitu, iya. Waduh, ada aja ganggu gitu ya.
Mhm.
Waduh.
Kan kalau misalnya

<breath> Kalau saya rasa sih, selama saya di posisi pekerjaan ini, di e pekerjaannya masih ini, di posisinya yang ini, untuk betul-betul bisa memiliki garis yang nyata antara kehidupan pribadi dan kehidupan di rumah itu rasa-rasanya, mmm mmm, tidak memungkinkan, ya, gitu. Soalnya sa heeh, soalnya saya pernah di posisi ya, sebelum saya ha di posisi hari ini, ya, kan saya juga pernah di posisi mereka yang menanti afirmasi. Hari ini saya yang memberikan afirmasi, saya yang memberikan konfirmasi, saya yang memberikan arahan. Dulu kan saya juga pernah di posisi orang yang menanti arahan, menanti heeh, gitu. Jadi memang memang banyak ngelus dada, gitu kan. <chuckles> Gitu, kalau misalnya kita di di posisi mereka, gitu. Jadi memang, eee, kalau pandangan mereka tuh kan, eee
Oke. Oh, masih sulit, ya? Mmm, oke. Iya iya iya. Oh. <chuckles> Aduh, iya iya. Iya iya.